À, bạn ơi, khi mà được khi mà học một ngôn ngữ hoàn toàn mới á, mình cảm thấy là như đứng trước một ngọn núi vậy. Thì nếu là bạn nha, bạn sẽ bắt đầu từ đâu vậy?
Ừm. Ừm. À, mình cũng thấy giống như bạn, đó là khi mà học một cái ngôn ngữ mới hay là bắt đầu mình bắt đầu một cái việc gì mới cũng vậy á. Nó sẽ có rất là nhiều những cái trở ngại, những cái khó khăn, cái giai đoạn mà mình bắt đầu á. Thì đối với cái việc học ngôn ngữ á, mình thấy cũng vậy thôi. Thì, ờ, khi mà bắt đầu mà, nó sẽ luôn rất là khó khăn. Thì đối với mình á, mình sẽ bắt đầu một cái ngôn ngữ mới bằng cách là mình sẽ, ờ, học, ờ, những cái, ơ, từ vựng cơ bản trước nè. Những cái câu đơn giản để mà, kiểu giống như là, để giao tiếp á, giới thiệu bản thân, ờ, giới thiệu mình là ai, đến từ đâu, rồi tên, họ, ờ, gia đình như thế nào á. Những cái giới thiệu rất là cơ bản và những cái từ cơ bản trước. Ờ. Thì như vậy mình khi mà c mình biết được những cái câu nó đơn giản như vậy rồi á, thì, ờ, mình mới bắt đầu là mình, ờ, đi, ơ, học thêm những cái, ơ, từ vựng về những cái, ơ, trường từ vựng. Thật ra ró cũng, ờ, đơn giản và gần gũi thôi. Ờ. Thì mình sẽ bắt đầu trước bằng cái việc là học giới thiệu bản thân và học một số những cái từ thông dụng đó, bạn.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Chính xác ha. Ừm. À. Vậy thì, à, bạn sẽ bắt đầu học những cái từ vựng đơn giản trước và những câu mẫu trước để có thể cố gắng nói bập bẹ ngay từ đầu luôn, đúng hông? Vậy thì còn ngữ pháp thì sao?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi.
Bạn sẽ học ngữ pháp như thế nào vậy?
Ừm. Ờ, ngữ pháp á thì đối với mình á, thì mình thấy ngữ pháp là một cái mình sẽ phải học, hoặc gọi là, ờ, song song luôn, ưm, ngay từ cái giai đoạn đầu đó. Thì song song với cái việc là mình học những cái mẫu câu có nghĩa là, ờ, có thể là 1-2 tuần đầu là mình sẽ học về, à, giới thiệu bản thân mình là ai, ờ, tên gì nè, rồi, ờ, những cái từ vựng, ờ, đơn giản. Thì thì khi mà mình đa ờ, biết được giới thiệu bản thân rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu qua dần học, ờ, song song với lại cái phần ngữ pháp, ờ, những cái cấu trúc câu cơ bản nè, những cái thì, ờ, hiện tại, quá khứ như thế nào, rồi, ờ, chia đối với những cái, ơ, gọi là, những cái những cái chủ thể khác nhau thì sẽ dùng từ như thế nào, thì mình sẽ bắt đầu trước với những cái ngữ pháp đơn giản. Và, ừm, có nghĩa là mình sẽ đi qua ngữ pháp, ờ, song song với lại cái việc học từ vựng luôn, chứ mình sẽ hông có tách biệt ra là học từ vựng riêng, rồi ngữ pháp riêng đó bạn.
Ừm. À. Ừm. À, hay ha. Ừm. Vậy thì bạn sẽ học song song ngữ pháp với từ vựng luôn. Mình thấy cũng là m đó cũng là phương pháp rất là hay ha. Vậy thì, ờ tại s bạn thì tại sao á bạn ơi? Tại vì có rất là nhiều mình thấy ngoài những cái cách mà bạn chia sẻ cũng có rất là nhiều cái phương pháp học khác nha, mà mọi người cũng chia sẻ, thì t tại sao phương pháp đó lại hiệu quả với bạn vậy? Nó có giúp bạn vượt qua nỗi sợ hay là gi giúp bạn tiến bộ nhanh hơn hông?
Ừm. Ừm. Ừm. Thật ra là mình thì giờ mình thấy là nó tùy vào cái, gọi là, cái, ơ, mục đích học tập của mọi người ở đây là gì á. Thì đối với mình á, thì, ờ, mình thấy là cái việc mà, ờ, học, ờ, để mà giỏi một cái ngôn ngữ á, thì mình sẽ, ờ, ưu tiên là mình vừa học, ờ, từ vựng, vừa học ngữ pháp và song song đó là mình cũng tập nghe, tập nói luôn, ờ, bằng cái cách là mình tiếp xúc với lại cái ngôn ngữ đó nè. Ờ, còn một số m gọi là, một số bạn á thì cái mục tiêu khác có thể là mục tiêu chỉ là, ờ, học để mà đi du lịch ở một cái quốc quốc gia đó thôi, ờ, biết một vài câu thôi thì cái định hướng học của họ sẽ khác. Họ chỉ có chủ yếu là nghe, ờ, một cái câu, ơ, có thể là dài, có thể ngắn, ờ, nhưng mà họ lại học là để nhại lại nè, để na tập nói thôi. Họ chỉ luyện đúng những cái câu ghi nhớ gọi là, một cách, ơm, rập khuôn như vậy á, thì như vậy nó sẽ hiệu quả hơn đối với họ khi mà họ chỉ dùng một số những câu cơ bản và nghe cũng một số từ cơ bản thôi. Còn mục tiêu nếu mà, ờ, muốn học, gọi là, bài bản về một cái ngôn ngữ á thì mình sẽ phải có ờ, đối với mình á, thì phải có chia giai đoạn ra là mình học từ vựng như thế nào? Học ngữ pháp như thế nào? Ờ, luyện nghe ở đâu? Những cái kênh nào nè? Rồi cái mức độ tiếp xúc của mình đối với cái ngôn ngữ đó ra sao lá? Thì mình nghĩ nó sẽ tùy vào mục đích học tập của mỗi người.
Ừm. Đúng rồi mà. Ồ! Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm. À. Ừm. Vậy thì là tùy vào mục đích học tập của mỗi người thì sẽ có những phương pháp học khác nhau để hiệu quả, đúng hông nào? Ờ, và đối với bản thân bạn, thì nếu mà muốn học, ờ, một cách nền tảng thì phương pháp của bạn của bạn là hiệu quả đối với bản thân bạn, đúng không? Vậy thì, ờm, đi vào đi vào bắt đầu học luôn nha, vậy thì trong cái tuần đầu tiên á h thì một cái lịch học mẫu của bạn sẽ trông như thế nào vậy? Lịch học trong vòng 1 ngày hoặc là trong vòng 1 tuần?
Đúng rồi. Ừm! Ừm. Ờ, lịch học của mình á, thì thật ra nó sẽ theo ơ, ờ, ờ, mình thì mình, ờ, không phải là một người, ờ, gọi là, tự học một cái loại ngôn ngữ đó. Thì nếu mà mình, ờ, ờ, nếu mà mình học thì mình sẽ theo những cái giáo án mà mình cảm thấy là nó phù hợp nhất với mình, mình cũng tham khảo. Ờ, gọi là, nếu mà mình được tự học á nha, thì mình cũng tham khảo những cái giáo án ở trên, ơ, mạng nè, xem là người ta đang, ờ, hướng có những cái, ờ, giáo án như thế nào, cái, ờ, trình tự học ra sao đó, thì mình cũng tham khảo thôi. Thì đối với mình á, thì mình sẽ, ờ, phân ra, ờ, một số, ơ, ngày là mình sẽ, ờ, tập ờ, sẽ có những ngày học về ngữ pháp, từ vựng nè, rồi có những ngày mình sẽ, ờ, học nói và học, ờ, nghe. Ờ, thì mình cũng sẽ dành ra, ờ, gọi là, một cái ít thời gian của mỗi ngày đó để mà mình review lại cái từ vựng mà mình đã học hôm đó thông qua, ờ, flashcard nè. Hoặc là mình có thể dùng những ứng dụng, ví dụ như mình thấy bây giờ có một cái rất là phổ biến đó là Duolingo. Khi mà các bạn có thể học, ờ, từ vựng ở trên đó nè, học một số những cái mẫu câu cơ bản nữa. Và nó cũng rất là phù hợp để mà giúp mình có thể là luyện cái, ờ, trí nhớ về từ vựng của mình mỗi ngày ở trên đó đó.
À. Ừm. Ừm. À. À. Ừm. Hay ha! Ờ, thì bạn có kể là trong trong một ngày hoặc là trong một tuần của bạn thì bạn sẽ có dành tất dành thời gian cho các chủ đề như là ngữ pháp, từ vựng, luyện nghe và thậm chí là review lại một ngày học của mình. Thì, ờ, cái tỷ lệ thời gian bạn chia cho những mục đó như thế nào vậy? Nó đều nhau hay là có sự ưu tiên nào cho từng mục hông?
Ừm. Ừm. Ờ, thật ra thì trong một ngày á, ờ, mình á, thì, ờm, tại vì mình ngoài cái việc học một cái loại ngôn ngữ mới đó thì mình còn phải cân bằng với những cái, a, công việc khác của mình nè, hay là những cái, a, kiến thức khác mà mình cần phải học đó. Ờ, cho nên là thường á, thì 1 tuần thì mình sẽ chỉ có đâu đó khoảng, ờ ờ, đâu đó khoảng từ, ờ, 8 cho tới 10 tiếng là để học ngôn ngữ. Ờ, thì mình thấy cái khoảng thời gian đó là nó nó nó phù hợp đó. Thì mỗi một lần học như vậy, ví dụ như 1 tuần mình sẽ học 3 buổi đi, thì mỗi một buổi như vậy mình sẽ dành ra khoảng, ờ, từ 1,5 tiếng cho tới 2 tiếng để mình học nè. Ờ, đó, đó là về phần học, ờ, tập trung đó, còn sau đó đó, thì mình có thể là thời gian, ơ, ngắn khoảng 30 phút mỗi ngày, để tới 1 tiếng mỗi ngày, để mà mình, ờ, làm bài tập thêm nè, củng cố lại cái kiến thức mình đã học, ghi nhớ. Rồi, ờ, mỗi buổi tối đi, ờ, lịch cố định đi, thì sẽ đâu đó khoảng, ơ, ừm, 10 cho tới, ơ, 15 phút, đó là mình sẽ, ơ, lên, ơ, mình dò lại, à, flash card từ vựng nè, hay là, ờ, học ở trên Duolingo. Thì mình thấy cái chu kỳ đó nó phù hợp với lại cái thời gian biểu của mình hiện tại đó.
À. Ồ. À, à. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Đúng là một cái chiến thuật, ừm, hay ha. Mình thấy một chiến thuật rất là rất là hữu ích đó. À, nhưng mà mình th theo mình thấy nha, thì giai đoạn đầu á thì ai cũng sẽ rất là hăng hái hết á, bất kỳ việc gì đó, nhưng mà rồi sẽ đến lúc cảm thấy là chững lại và dễ dà dễ nản lòng á bạn ơi. Thì theo bạn thì bạn thường đối mặt với vấn đề đó như thế nào vậy?
Ừm. Đúng, đúng, đúng. Ừm. Ờ, th mình thì đ cũng đã từng có như vậy luôn. Ờ, những cái giai đoạn ngày đầu tiên đó ờ, thật ra là thời gian gần đây á, thì mình có học tiếng một cái ngôn ngữ mới là tiếng Tây Ban Nha, thì, ờ, những cái thời gian thời gian đầu á thì mình rất là, ờ, gọi là, rất là chăm chú, thì có thể là mỗi ngày á, mình đều, ờ, lên, ơ, ờ, Duolingo để mà dành khoảng, ơ, hơn 30 phút ở trên đó luôn, ờ, 30 phút, 1 tiếng nhiều khi hơn nữa, để mà mình, ờ, cứ qua lướt qua bài mới đó. Thì lúc đầu á, thì mình thấy nó rất là mới lạ và nó rất là hay, nhưng mà sau đó khoảng, ờ, vài tuần thôi là mình bắt đầu mình ờ, cái gọi là, cái lượng từ vựng mới thu nạp vào của mình nó nó cũng nhiều hơn á, nên là mình bắt đầu mình loạn loạn và mình thấy mình không có còn nhớ nữa, và mình chọn, ờ, sai nhiều hơn. Đó, nó cũng là một cái thành phần mà có thể khiến cho mình thấy nản nè. Rồi bên cạnh đó đó là, ờ, nhiều khi công việc của mình nó, kiểu, nó cũng, ơ, bận rộn á, mình cũng có những cái, ờ, ưu tiên khác vào tùy cái thời điểm khác nhau á, thì đâu đó cái mức độ ưu tiên dành cho ngôn ngữ nó cũng giảm xuống, nên làm b đó mình bắt đầu thấy bị mất động lực. Ừ, thì cũng có những khoảng thời gian đó. Thì đối với những cái khoảng thời gian như vậy á, thì thật ra là, mình cũng đã mất chuỗi rất là ờ, cũng vài lần, nhưng mà mình, gọi là, mình cũng sẽ quyết tâm là mình, ờ, ờ, gọi là, tự set một cái reminder cho bản thân á. Ờ, vào những cái khoảng khung thời gian cố định nè, mình lên lịch là khung thời gian đó mình sẽ dành cho cái việc đó, thì như vậy mình sắp xếp những cái công việc hàng ngày của mình nó cũng dễ dàng hơn và nó cũng không có bị bỏ lỡ bất kỳ một cái hạng mục nào trong một ngày của mình hết.
Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. <laughs> Ừm. À, thì bạn cũng chia sẻ là bạn cũng đã rất là nhiều lần, gọi là, nản và cũng như là, à, mất chuỗi xong lại tiếp tục, xong mất chuỗi xong lại tiếp tục, đúng hông nè? Ờ, vậy thì đâu là cái lý do lớn nhất á? Đâu là cái động lực lớn nhất để giúp bạn tiếp tục à, hành động lại như vậy vậy? Là vì công việc hay là vì mơ ước mơ hay là chỉ đơn giản là bạn yêu thích ngôn ngữ đó thôi?
Ừm. À. Ờ, thật ra là mình bắt đầu cái ngôn ngữ hiện tại mình học á thì nó là chỉ để, ờ, gọi là, về một sở thích của mình thôi là mình cũng tương đối là thích, ờ, về ngôn ngữ và gần những bạn, ờ, ơ, ờ, là những cái khoảng thời gian gần đây á, thì mình, ờ, xem rất là nhiều phim, ơ, của, ơ, nước ngoài á, của cái quốc gia đó, ờ, cái quốc gia mà nói cái ngôn ngữ đó đó. Thì thật ra tiếng Tây Ban Nha mình học là một cái ngôn ngữ rất là phổ biến và nó xuất hiện ở các cái nước Latinh nè, và ở Tây Ban Nha và rất là nhiều những cái vùng nước khác nữa, ở Châu Phi cũng có nữa. Thì m đó cũng là cái ngữ rất là phổ biến và nó cũng khá là, ờ, gọi là, nhiều người nói á. Ờ, và mình khi mà mình bắt đầu mình học cái ngôn ngữ này á thì cái mục tiêu của mình là mình muốn, ờ, khi mà mình xem những cái bộ phim nè, hoặc là cái clip ơ, những video mà người ta nói chuyện á, thì mình có thể hiểu được phần nào. Cho nên là mình cứ quay về cái mục tiêu ban đầu của mình thôi, là không phải mình học chờ để cho công việc hay là để cho, ờ, giỏi hơn, lấy bằng cấp so với ai cả, mà mình học đơn giản vì cái sở thích của mình, vì mình muốn xem phim mà, gọi là, nhìn phụ đề ít nhất có thể đó. <laughs>
À, là mình Ừm. Ừm. Ồ. À. Ừm, vậy là m động lực của bạn chính là từ tình yêu đến với văn hóa của nước đó, đúng hông? Ừm, vậy thì nha, ừm, bây giờ, mình thấy là, ừm, khi mà mình bắt đầu học cái gì đó thì ngoài những yếu tố từ bản thân mình ra á thì vai trò từ những người, những cộng đồng, những người c đồng hành với mình cũng rất là quan trọng đó. Ừ, thì bạn có hay tham gia những cái cộng đồng nào để học tập, ừm, hông?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. À, có nha. Mình rất là đồng ý luôn là, ờ, những cái, ờ, <blows air> liên quan tới học ngôn ngữ đó, thì khi mà mình thực hành bắt buộc phải có một cái nhóm cộng đồng chung với mình, ờ, thì mình mới, ơ, mau tiến bộ được. Có nghĩa là mình phải tập nói nè, mình tập nghe, tập giao tiếp hằng ngày luôn á, thì mình mới có thể tiến bộ nhanh ở bất kỳ một cái loại ngôn ngữ nào. Thì mình cũng có, ờ, tham gia những cái hội nhóm ở trên, ơ, Facebook nè để mà mình, ờ, tìm hiểu thêm là những cái khó khăn hiện tại của những cái người đang học là gì, hay là những cái lưu ý, ờ, những cái nhóm từ vựng, kiểu giống như là, mọi người share hằng ngày ở trên những cái nhóm đó á thì mình tiếp thu được, ờ, gọi là, mình tiếp xúc được càng nhiều với lại cái ngôn ngữ đó thì nó càng bổ trợ nhiều cho mình. Và thông qua những cái nhóm đó đó thì mình cũng có thể là tìm được những cái nhóm bạn mà cùng chung cái sở thích của mình nè để mà mình có thể luyện tập, mình trao đổi thông tin, mình nói chuyện với nhau bằng cái ngôn ngữ đó, thì như vậy á mình, ờ, sẽ tiến bộ nhanh hơn ở cái khoảng, ơ, nói chuyện nè, nghe, giao tiếp và cũng như là tiếp xúc nhiều với cái ngôn ngữ đó đó.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, đúng ha. Đúng là cộng đồng đóng vai trò một là một yếu tố rất quan trọng trong cái việc mà mình có thể học tập tốt một ngôn một ngoại ngữ mới ha. Ơ, vậy thì, ừm, mình thấy là tất cả các ngoại ngữ đều có những khó khăn riêng của nó, nhưng mà một cái khó khăn mà mình nghĩ là đa số mọi người đều đồng lòng lòng là lớn nhất đó chính là cái phần luyện nói.
Ừm. Ừm, ừm. Đồng ý luôn.
Thì bạn có những bí quyết thực chiến nào để mà giúp cho cho mọi người có thể luyện nói một cách tự nhiên hên hông? Tự tin và tự nhiên. <sniffs>
À, mình á thì mình thấy đúng. Mình đồng ý luôn là nói là một cái phần rất là quan trọng, ờ, trong một cái ngôn ngữ. Ờ, cho dù mình học ngôn ngữ nào thì mình vẫn phải, gọi là, ưu tiên và dành nhiều thời gian để mà mình có thể tập nói một cách trôi chảy đó. Ờ, đối với mình á thì có một cái, ơ, phương pháp mà mình nghĩ là, ờ, nó rất là hiệu quả từ cái khi mà mình học, ờ, tiếng Anh cho tới khi bây giờ là mình học sang một cái ngôn ngữ khác, đó chính là, ờ, phương pháp shadowing á bạn. Là mình sẽ, ờ, nhại lại một cái đoạn, ờ, nói chuyện nè, mình có thể, ơ, nghe những cái đoạn, ờ, phim hoặc là đoạn nói chuyện, những cái đoạn mà phỏng vấn hay là những cái đoạn mà tin tức thời sự đó, để mà mình, ờ, nghe người ta nói nè, xong mình nhại lại giống như vậy. Ví dụ như, ơ, hồi đó mình học tiếng Anh đi thì mình sẽ nghe những cái bài TED ơ, gọi là, TED Talks á để mình, à, nhại lại, ờ, nói lại nguyên một cái đoạn chia sẻ của diễn giả đó luôn ở trên TEDx. Đó, đó cũng là một cái mà mình, ờ, nghĩ là rất là hiệu quả, cái phương pháp shadowing á.
Chính xác á. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Vậy phương pháp shadowing, một phương pháp rất là phổ biến và quen thuộc ha, nhưng mà nó rất hiệu quả luôn. Ơ, vậy thì cuối cùng nha, nếu mà đối với một người mà bắt đầu học một ngoại ngữ mới chẳng hạn thì bạn có một lời khuyên nào đó cho họ không? Một hành động mà đơn giản nhất để họ có thể duy trì thói quen học ngoại ngữ mới đó mỗi ngày?
Ừm. Ừm. Ừm. Một cái lời khuyên mình nghĩ rất là hiệu quả đó chính là bạn hãy kiên trì, ờ, với, ờ, cái chặng đường của mình. Tại vì lúc nào bắt đầu nó cũng sẽ rất là khó khăn. Và cái lời khuyên thứ hai đó là bạn đừng có ngại, ờ, sai, đừng có sợ sai khi khi mà mình nói không đúng, tại vì khi mà mình nói ra á, mình biết mình không đúng thì mình mới có cái để mình sửa, chứ mà mình cứ im lặng và mình học mà không có tập á, thì mình sẽ không bao giờ tiến bộ được.
Ừm. Chính xác. Ừm. Những lời khuyên rất là bổ ích ha. Cảm ơn bạn đã chia sẻ một câu chuyện rất hay và ý nghĩa nha. Chào bạn.
Cảm ơn bạn.